Mm, puwede, ah, halimbawa, ah, kapag may transaksiyon sa gobyerno, 'yung simpleng pagkuha lang ng ID o kaya permit 'di ba, kumbaga lalo na sa mga license 'di ba, ah, may fixer sa labas. <chuckles>
Mm. Oo. Oo. Kailangan mo ring isumbong, 'di ba?
Kumbaga, kasi akala natin, eh, ano, ah, mabilis na, 'tsaka hassle free pero sa totoo lang, eh, pinapakalas pinapalakas lang natin 'yung sistema ng under the table na transaksyon.
Ng ng korapsyon, 'yun nga, eh.
Oo, isang, patunay na isang halimbawa na 'yun ng simpleng korapsyon lang.
Mm, 'yun nga totoo ka diyan. 'Tsaka puwede rin siguro pag-ano kung meron silang parang call center na puwedeng tawagan para sumbungan ng bayan. 'Yun ang mga magandang ano rin 'yon, 'di ba, para maisumbong 'yong mga nangungurakot talaga sa Pilipin
Mm, sa Tama, tama. Tama. Oo, kumbaga maging mapagmatyag tayo 'tsaka huwag na lang manahimik kung may nakitang mali.
Oo. Para 'yun siguro 'yung gan
Kumbaga, 'yun nga, ah, report natin agad.
Mm, 'yun nga eh.
Dapat 'yan 'yung gawin ng gobyerno nun na gumawa ng sinabi mo na call center na hotline na ano, na makapagbigay ng ano, mga report ganiyan.
Oo. Mhm, mm. So 'yun ang mga magagandang maliliit na hak hakbang na puwede nating gawin para makatulong tayo na labanan ang korapsyon, 'yun talaga 'yun.
'Tsaka ano, ah, dadag ko lang diyan, eh, ano, ah, gumamit tayo ng social media sa tamang paraan.
Mm. Ay oo. Oo, totoo ka diyan, iwasan din ang fake news.
Kasi kung may nakita tayong katiwalian o kaya maling sistema, eh, gamitan gamitin natin 'yung boses natin para palaganapin ang kaalaman, kumbaga mag-share tayo ng impormasyon ng mga programa kontra korapsyon. 'Tsaka lahat ng mga lihitimong paraan para makatulong, kumbaga hindi lang pulo puro rant sa social media, kundi magbigay din tayo ng solusyon.
Mm. Oo, mm. Mm. Oo, totoo, totoo ka diyan. At saka huwag tayo huwag nating sisihin lagi lahat sa gobyerno, alam mo 'yun, kailangan magsimula din talaga sa atin. Kaya 'yun ang lehitimong hakbang.
Tama, tama. 'Tsaka ano, ah, isa rin kasi sa ano sa dahilan kung bakit may mga corrupt nga, eh, siguro hindi tayo na-educate sa kung sino 'yung iboboto natin.
Hmm.